ค่ะ คือว่าอยากให้คุณน่ะค่ะช่วยเล่าเรื่องแอปพลิเคชันนะคะ ที่ช่วยทำให้ชีวิตคุณเนี่ยง่ายขึ้นน่ะค่ะ ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อุ๊ย ได้เลยค่ะ จริง ๆ มันมีหลายแอปมาเลยเหมือนกันนะคะ อา คือ ใช่ <laughs> หลายแอปเลยที่รู้สึกว่าแบบ อุ๊ย มันทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นเลยนะคะเนี่ย ส่วนแอปที่คิดว่าแบบเจ๋งที่สุดที่ให้เป็นลำดับหนึ่งเลยเนี่ย อืม
อุ๊ย! เหรอ? เออ มัน แอปอะไรอะคะ แอปพลิเคชันอะไรคะ?
ค่ะ ก็น่าจะเป็นแอปสั่งอาหารอะนะคะ <chuckles>
อ๋อ
ก็ LINE MAN เลยค่ะแบบนี้ หรือว่าอาจจะ
อ๋อ ก็คือ เดี๋ยวก่อนนะ ก่อน ก่อนที่จะไปแอปพลิเคชัน นั่นก็คือโดยปกติแล้วอะค่ะ เออ เวลาที่คุณจะแบบเหมือนกับกินอาหาร หรืออะไรเงี้ย คือคุณไม่ได้ทำอาหารเองเลยใช่ไหมคะ?
อือฮึ ค่ะ ค่ะ น้อยมากค่ะ เออ หมายถึง คือถ้าสมัยก่อนอะนะคะ สมัยก่อนเนี่ยน้อยมากเลย จริงค่ะ ที่จะทำอาหารกินเอง เพราะว่าหน้าปากซอยบ้านเนี่ย โอ้โฮ ของอร่อยเต็มไปหมดเลย แล้วก็มัน มันอร่อยกว่าเราทำเองด้วยแหละค่ะ จริง ๆ <laughs>
เออ เออ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ มันก็เลยแบบมันไม่จำเป็นต้องทำเอง ใช่ไหม ก็เลยแบบเหมือน อา ของอร่อยก็อยู่ตรงหน้าแล้วก็ซื้อสิ อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ? โอเค
ใช่ ใช่ ถูกต้องเลยค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอะชอบทำงานมากกว่าทำกับข้าวอะค่ะ มันเสีย เวลา แล้วก็นอกจากที่เรามาลองทำแล้วเนี่ยมันไม่อร่อยอีกต่าง หาก <chuckles> ก็เลยนั่นแหละค่ะ ซื้อทานมันเสียส่วนใหญ่
อ๋อ โอเคค่ะ อ๋อ อา ก็เลยยอมแพ้ซื้อทานดีกว่าเนาะ อา โอเคแล้วก็กลับมาเรื่องแอปพลิเคชันสั่งอาหารที่คุณแบบเหมือนกับช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องทำอาหารแล้ว นั่นก็คือแอปพลิเคชั่น LINE
ใช่ ค่ะ อืม อา ถ้าตอนอยู่ไทยก็น่าจะเป็น LINE MAN ค่ะ ใช่
อา โอเคค่ะ เหรอคะ อา ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบว่า ท เออ ทำไมแอปนี้มันแบบ อุ๊ย เป็นที่โปรดปรานของคุณเหลือเกิน?
อืม คือก็อย่างที่บอกแหละค่ะ เพราะว่าเรารู้สึกว่าเรา เราไม่อยากเสียเวลาเป็นชั่วโมงไปในกับการทำอาหาร เรารู้สึกว่าเราต้องการที่จะเอาเวลา 1 ชั่วโมงนั้นมาหาเงิน มาก กว่า แล้วก็เอาแบ่งจากเงินที่เราหาได้เนี่ยไปซื้อทาน มันจะ น่าจะ น่าจะกำไรกว่า แล้วก็น่าจะมีความสุขกว่าด้วย
อืม ค่ะ อ๋อ เป็นการกระจายรายได้ใช่ไหมคะ? <laughs>
ใช่ค่ะ นอกจากกระจายรายได้แล้วก็นะ ได้ทานของอร่อยด้วยค่ะ ก็เลยคิดว่าแบบเราจะสั่งอาหารแบบค่อนข้างบ่อยเลย อืม สั่งทีหนึ่ง บ ค่ะ
เออ เออ แล้ว แล้วคือแอปเนี้ยก็เป็นแอปที่คุณใช้บ่อยด้วยเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าน่าจะต้องสั่งทุกวันเลยใช่ไหมคะ 3 มื้อด้วย แบบนี้ไหมคะ?
อาจ อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ ถ้าเกิดว่าวันไหนออกไปข้างนอกอะค่ะ ก็อาจจะซื้อกลับเข้ามา อะไรอย่างงี้ค่ะบ้าง ใช่ แต่ถ้าวันไหนไม่ได้ออกไปไหนก็แน่นอนว่ามาส่งให้หน่อยนะคะ อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ฮ
อะฮะ อ๋อ โอเคค่ะ <chuckles> โอเคค่ะ แล้วมี มัน มัน นอกจากแอป LINE LINE MAN แล้วเนี่ยนะคะ แล้วที่คุณใช้ในการสั่งอาหารน่ะค่ะมันจะมีแบบเหมือนกับแอปอื่นอีกไหมที่คุณแบบก็ใช้ประจำเลย?
ค่ะ เออ จริง ๆ อะค่ะ ตอนนี้ LINE MAN อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมาก เพราะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศค่ะ แล้วก็ ใช่ มาใช้แอปสั่ง อาหาร ของเจ้าอื่นแทน ที่ ที่ต่างประเทศก็จะมีเจ้าอื่น ๆ ด้วย อืม
อ๋อ ค่ะ อ๋อ โอเค น่าสนใจมากเลยค่ะ ทีนี้คือแบบเหมือนเจ้าอื่นมันก็จะไม่ใช่ LINE MAN แอปพลิเคชัน อยากจะรู้อะค่ะว่า เอ่อ แบบเหมือนกับการใช้งาน หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย มันเหมือนกันหรือแตกต่างกันไหมคะ?
ค่ะ ค่ะ คล้าย ๆ ค่ะ เออ คือเราคิดว่านะคะ ในแอปพลิเคชันที่แบบ คนที่เขาเป็นคนออกแบบอะ เขาน่าจะทำการศึกษาว่า อ่า พฤติกรรมของผู้บริโภคมาแล้วว่า เขาจะต้องทำเป็นแบบไหนค่ะ แบบ แบบทำการศึกษาพวก Experience อะนะคะ ก็เลย การใช้งานมันเลยออกมาเป็นคล้าย ๆ กัน เหมือนประมาณว่าไม่อยากเปลี่ยนมาก เพราะว่าพอเราเริ่มใช้ครั้งแรกเนี่ย เราก็จะได้รู้เลยว่า เออ ต้องกดประมาณนี้ ๆ ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม สามารถใช้งานได้เลยแบบง่าย ๆ
เออ ๆ ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ โอเค งั้น งั้นก็แปลว่า เอ่อ ในมุมมองของคุณน่ะค่ะ มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากใช่ไหมคะ? หมายความว่ามันก็ใช้ง่ายเหมือนกันถูกไหมคะ?
ค่ะ ใช่ค่ะ ก็จะมีต่างกันนิดหน่อยในเรื่องของการบริการเล็ก ๆ น้อย ๆ ค่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของ อ่า แอปที่ ที่ต่างประเทศค่ะ เขาจะมีความแตกต่างจากคนไทยเล็กน้อย ตรงที่เขาจะมีพวกเรื่องการบริการลูกค้าที่ค่อนข้างจะซีเรียสกว่าที่เมืองไทยค่ะ อืม
อ๋อ เหรอคะ ช่วยเล่า น ให้ฟังหน่อยไหมคะ ได้ไหมคะว่า ในเรื่องของการบริการลูกค้าที่แบบเหมือนกับเขาให้ความสำคัญมากกว่า อย่างที่คุณบอกว่ามันซีเรียสมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ มันเป็นยังไงอะคะ?
ได้ค่ะ คือ เอาจริง ๆ เราไม่เคยร้องเรียนในแอพของ LINEMAN เหมือนกันอะนะคะ ตอนก่อนหน้าค่ะ แต่ว่าพอเรามาอยู่ต่างประเทศอะ ก็ มันก็หล่อหลอมให้เรา มีความกล้าในการร้องเรียนเวลาที่เราแบบเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงพอใจ อะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบว่าอาหารมาส่ง ช ช้ามาก ได้เลยค่ะ คืออาหารมันมาส่งช้ามาก แล้วเราก็สามารถดูได้ใช่ไหมคะว่า ตอนนี้เนี่ย อ่า อ่า ก อ่า ไรเดอร์อะนะคะ เขา จุดไหนแล้ว ใช่ เราเห็นเขาขับวน วน ๆ ขับวนอยู่ใน อ แบบว่าในจุด ๆ หนึ่งอะค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ เออ เป็นยังไงอะคะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม? ค่ะ อยู่ตรงไหน? ค่ะ <chuckles> คือเขาหา หาจุดส่งไม่เจอหรือว่าอย่างไรอะคะ?
ไม่แน่ใจว่าเขาทำอะไรของเขาค่ะ แต่เขาขับ แต่ เอ่อ มาถึงจุดหนึ่งแล้วก็วนกลับไปเป็นวงกลมแบบว่า คือนานเลยค่ะ เราคอยแบบนานมาก จนเวลาที่เขาประเมินเอาไว้ ใช่ไหมคะว่า อาหารน่าจะมาถึงประมาณนี้ มันก็ไม่มา ใช่ มันขยับออกไปเรื่อย ๆ จนเราแบบว่า เฮ้ย ด้วยความที่เราแบบหิวข้าวน่ะค่ะ เราก็เลย จะต้องแบบสอบถามนิดหนึ่ง ก็
เออ เออ ๆ ๆ น่าจะมาถึงเวลานี้ ๆ ๆ อืม ๆ เริ่ม เริ่มโมโหหิว <laughs> ค่ะ
ใช่ แต่ ช แต่มันดีตรงที่แอปพลิเคชันเขาอะมี มีแบบว่าคนที่เป็นแบบคนดูแลลูกค้าแบบตลอด ที่เราสามารถพิมพ์คุยได้ตลอดเวลาเลยค่ะ เขาจะตอบเราด้วยความรวดเร็ว ใช่ค่ะ เราก็ถามไปเลยว่า "มันเกิดอะไรขึ้น ช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหม?" เราก็บอกไปเลยว่า "ร้านทำเสร็จแล้ว เราเห็นอยู่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว ตอนนี้มันอยู่ที่คนที่เป็นคนขับรถเนี่ย วนไปเรื่อย ๆ ไม่มาถึงเราสักที ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น" ใช่ พอเราแบบว่าเรา อ่า
อ้อ เหรอคะ เออ ๆ ค่ะ เออ ค่ะ เออ แล้ว แล้วทาง แล้วทางเจ้าหน้าที่อะค่ะ เขามีเหมือนกับ เอ่อ มีตอบกลับคุณมา กลับมาว่ายังไงบ้างอะคะ เรื่องกรณีนี้?
ค่ะ ค่ะ ตอบกลับ ตอนแรกเขาก็ถามว่า "อาจจะเป็นเพราะว่าร้านค้าคนเยอะไหม?" เราก็เลย เราก็เลยแบบว่า
อืม
อ่า พูดกลับไปนะคะว่า เฮ่ย ไม่ใช่ค่ะ เพราะเราเช็กแล้วว่าตอนนี้สเตปอยู่ตรงไหน อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเกิดอะไรขึ้น ใช่ เพราะมันแบบว่าเรา เราอธิบายไปเรื่อย ๆ ค่ะ แล้วเราก็พูดไปด้วยคำหนึ่งว่า เฮ่ย เราไม่พอใจนะในจุดนี้ว่ามันแบบทำไมถึงเป็นแบบนี้ แล้วสุดท้ายอะค่ะพอมันจบแล้ว เขารู้ อ่า รู้ อ่า คุณ คุณไรเดอร์เนี่ยเขามาส่งแล้วใช่ไหมคะ แล้วพอมันปิด มันปิดเคสของเราอะค่ะไปเรียบร้อย เขาคืนเงินกลับมาให้เป็นแบบว่า
อืม อืม ๆ ค่ะ อา ค่ะ
เป็นคูปอง อะไรประมาณนี้ค่ะ เป็นเวาเชอร์ หรือว่าเป็นคูปองที่จะ เราจะสามารถใช้กลับได้เต็มจำนวนเลยค่ะ
อ๋อ เออ ก็มีการ เขาเรียกว่า เออ เขาเรียกว่าไง คือให้ ให้แบบเหมือนกับ อ่า เป็นของขวัญ หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ เป็นคำ แทนคำ แทนคำขอโทษให้คุณไปอะเนาะ อ๋อ
ใช่ เหมือนเป็นการขอโทษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็สำเร็จด้วย เราก็อารมณ์ดี ได้ตังคืน <chuckles>
คือจากเหตุการณ์ เออ จากเหตุการณ์นี้คือคุณก็ คุณก็รู้สึกแฮปปีเลย รู้สึกมีความ รู้สึกแบบพอใจ พึงพอใจในการบริการของแอปนี้เลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ก็เรา ส เราก็เลยรู้สึกถึงความแบบแตกต่างว่า เฮ่ย ใน ในจุดนี้คือมันทำให้เราอยากที่จะกลับมาใช้แอปนี้มากขึ้นค่ะ เนื่องจากว่าที่ต่างประเทศเรามี 2 แอปให้เราเลือกค่ะ ก็คือเหมือนเขาเนี่ยดีด้วยกันทั้งคู่ เขาตีคู่กันมา เหมือนประมาณ ไม่เหมือนเมืองไทยคือ LINE MAN ก็จะเด่นไปเลยใช่ไหมคะ แต่ที่นั่นก็จะมีแบบ สอง แอปที่มันตีคู่กันมา อีกแอปหนึ่งอะ เราอาจจะ เรา เราไม่เคยได้การที่ดูแลมาแบบนี้อะค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลือกอีกแอปหนึ่งที่เขาดูแลเราดีมากกว่าน่ะค่ะ อืม
ค่ะ ค่ะ มัน มัน อ๋อ ก็แปลว่าเหมือนกับประเทศที่คุณอยู่เนี่ยมันมี 2 แอปที่แบบเหมือนแข่งกันอยู่ ใช่ไหมคะ สมมุติเป็นเอ เป็นแอปเอ แอปพลิเคชันเอ แอปพลิเช เคชันบี แล้วก็คือแอปปี้ แอปเอเนี่ยก็คือแบบเหมือนกับให้บริการคุณดีมากเลย ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่แล้วค่ะ ใช่ค่ะ
อ๋อ ก็แปลว่าคุณก็พึงพอใจที่จะใช้แอปเอ บ แอปเอต่อไป แล้วอยากรู้ว่า แอป แอปพลิเคชันบีที่คุณบอกว่ามันไม่ดีเนี่ย คืออยากรู้ว่า เอ๊ะ คุณเคยใช้มันหรือเปล่าเอ่ย?
เออ จริง ๆ มันไม่ใช่ไม่ดีนะคะ ก็คือเขาก็ดีทั้งคู่แหละค่ะ แต่ว่าจากอีกแอปหนึ่งที่เราเคยได้รับการบริการที่ดีอะ เราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบ ชื่นชอบที่จะใช้อันนั้นมากกว่า แล้วเราก็สบายใจว่า ใช่ ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา เขาจะดูแลเราดีนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือ ๆ ๆ ๆ อ๋อ ไป ไปใช้อันนั้นมากกว่า อ๋อ โอเคค่ะ อืม โอเคค่ะ แปลว่าก็คืออยาก อยากให้คุณน่ะบอกข้อดีของตัวแอปพลิเคชันเอ ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ นอกจากเรื่องของการที่แบบเหมือนกับลูกค้า ที่เขาดูแลใส่ใจลูกค้าอย่างดี แล้วมันมี เอ่อ ข้อดีอย่างอื่นอีกไหมคะ?
อืม จริง ๆ ข้อดีนะคะ ก็อันเนี้ยจะคล้าย ๆ กันทั้ง 2 แอป ก็มีด้วยกันทั้งคู่ ก็คือเหมือนเป็นโพรโมชันค่ะ ว่า อา ถ้าเกิดเราสั่งร้านนี้เราอาจจะได้ส่วนลดในค่าส่ง หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ หรือว่ามันจะมีเป็นบางวันนะคะที่จะเป็นโพรโมชันในการลดราคาของอาหารแต่ละวัน ว่าวันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ ในร้านนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะทำวิธีด้วยการเราเข้าไป 2 แอปเลยค่ะ แล้วก็ดูว่าร้านไหนถูกกว่ากันวันนี้ ใช่ <chuckles>
อ๋อ เป็นยังไงอะคะ? อ๋อ โอเคคุณ ก็คือแบบเหมือนแบบเทียบ เทียบทั้ง 2 แอปเลยใช่ไหม?
ใช่ เทียบราคาค่ะ ใช่
โอเค ถ้าแอปไหนถูกคุณก็ไปแอปนั้นถูกไหมคะ?
ใช่ ถูกต้อง ถ้าราคาเท่ากันเราก็เลือกแอปที่มีบริการที่ดีกว่าค่ะ
เออ โอเค ก็แปลว่าคุณก็แบบเหมือนกับ เออ ก็เป็นผู้บริโภคที่แบบ อ่า ก็มีการทำการบ้านนะ ไม่ใช่ว่าฉันจะ ฉันจะเป็นของตายจากแอปเอเสียเมื่อไร อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ?
อา ใช่ค่ะ ถูกต้อง
อืม <tsk> โอเค แล้วนอกจากแอปการสั่งอาหาร อย่างเงี้ยอยากรู้อะค่ะ พ คือ คือ ณ ณ ทุกวันเนี้ยค่ะ มันเป็นเหมือนสังคมไร้เงินสดไปแล้วอะ ของคุณน่ะค่ะมีแอปแบบเหมือนกับที่ใช้ในการแบบเหมือนกับทางด้านการเงิน อะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะ?
อืม มีค่ะ ก็ด้วยความที่เรามาอยู่ต่างประเทศนะคะ เราก็จะใช้เป็นเหมือนธนาคารดิจิทัลค่ะ ซึ่ง อือ ทุกอย่างมันก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันหมดเลย ใช่ รวมถึงแอป แอปธนาคารในประเทศไทยด้วย เราก็ยังต้องใช้อยู่เพื่อที่จะจ่ายแบบค่านู่น นี่ นั่น ที่ประเทศไทย แล้วรวมถึงกับการโอนเงินไปให้ที่บ้านด้วยน่ะค่ะ
อือ ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ อือ ค่ะ อย่างงี้ค่ะ อยากให้ ค คืออยากให้คุณแบบเหมือนกับ เอ๊ แอปธนาคารพวกเนี้ยค่ะ มันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างในความคิดเห็นของคุณน่ะค่ะ? อยากให้คุณเล่าให้ฟัง
อืม เออ แทบจะนึกถึงข้อเสียไม่ออกเลยอะนะคะ อาจจะเป็นแค่เรื่องข้อเสียนะคะ เอาข้อเสียก่อน เพราะว่ามันน้อยมากจริง ๆ อาจจะเป็นแค่ แค่แบบบางช่วงเที่ยง เที่ยงคืน อะไรอย่างเงี้ย ที่ ที่แอปเขาอัปเดต ใช่ แล้วแบบเราใช้บริการไม่ได้ เราก็อาจจะรู้สึกแบบกังวลนิดหน่อยว่า เฮ้ย ธุรกรรมที่เราทำไปเนี่ยมันจะสำเร็จไหม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ อืม
อืม ๆ ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ มันจะสำเร็จไหม ใช่ไหมคะ โอเค นั้นอาจจะมีข้อดีเยอะแยะมาเล่าให้ฟัง ใช่ไหม คะ? โอเค อยากให้คุณเล่าข้อดีให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไง?
ใช่ เลยค่ะ ถ้าเป็นข้อดีก็ ได้เลยค่ะ เอาเทา ของเมืองไทยก่อนนะคะ ก็คือเราใช้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะ อืม เราใช้หลายธนาคารมาก ๆ ก็ เราก็จะโอนไป โอนมา โอนไป โอนมา แบบอยู่อย่างงั้นน่ะนะคะ เพราะว่า
อืม ๆ อ๋อ ก็แปลว่ามันได้เรื่องของความสะดวก ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ คือเราจะมี 1 บัญชีของประเทศไทยที่เรา
อืม
ผูกไว้กับ อ่า แอปพลิเคชันของบัญชีที่เราใช้อยู่ที่ต่างประเทศ เพื่อที่จะโอนเงินกลับมาที่ประเทศไทย แล้วหลังจากนั้นเราก็จะโอนจากแอป แอปพิเคชันของธนาคารนั้นในประเทศไทยไปกับในธนาคารอื่น ๆ ในไทยด้วย ซึ่งเราก็
อ๋อ ค่ะ อ๋อ
ใช่ ใช้โอนไปโอนมา แบบเนี้ย ซึ่ง ใช่ไหมคะ สะดวกมาก
เออ มันก็ลดความยุ่งยากให้คุณเนาะ
ใช่ ถูกต้อง เพราะคือเรา เราอยู่ เราอยู่ต่างประเทศ เราเดินทางไปที่ธนาคารไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะ แล้วคือ ใช่ การที่มีแอปพลิเคชันพวกเนี้ยก็ช่วยให้เราสามารถแบบที่จะทำธุรกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยได้อย่างแบบ ไม่ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย แทบจะไม่มีเลยอะค่ะ อืม
อ อืม ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม? อืม สะดวก อืม อืม โอเค แล้วอย่างเงี้ยค่ะ คือ ย เอ่อ อย่างหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันของธนาคารเนี่ย คือ ณ ปัจจุบันเนี้ยมันมีข่าวเรื่องแบบ สะกง สแกมเมอร์ อะไรพวกเนี้ย อย่างของคุณ เคสของคุณน่ะค่ะเคยโดนบ้างไหมคะ?
ถ้าเป็น สแกมเมอร์ เนี่ย ก็ยังไม่เคยนะคะ เพราะว่าเขาโทรมาไม่ได้ค่ะ <laughs> ตัวเขาโทรเข้ามาสายเราไม่ได้ ใช่ แต่ที่ต่างประเทศ ค่ะ
อ๋อ โอเค ใช่ไหม เพราะว่า เพราะว่าคุณไม่ได้อยู่เมืองไทย โอเค แล้วอย่าง อย่างแบบในพื้น ใน ในประเทศที่คุณอยู่อะ มัน มันแบบเหมือนกับมี สแกมเมอร์ ด้วยไหมคะ? แบบ
ใช่ค่ะ มีนะคะ เหมือนมันมีข้อความส่งเข้ามาที่แบบว่าแปลก ๆ เกี่ยวกับธนาคารของที่นี่ แต่คือเราไม่มีธนาคารนั้นน่ะค่ะ เราก็เลยรู้เลยว่า มันเป็นของปลอมอะค่ะ ว่ามันเป็นสแกมเมอร์แน่ ๆ ใช่
อืม ๆ ๆ ๆ ค่ะ อ๋อ โอเค โอเค แล้ว แล้วอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะทราบว่า คือ เอ่อ สำหรับแบบเหมือนกับอย่าง อย่างคุณ ก็ยังจะเป็นวัยที่แบบเหมือนกับเรียนรู้เรื่องเทคโท เทคโนโลยีไว้ แล้วอย่างสำหรับแบบคุณพ่อคุณแม่ของคุณ หรือแบบผู้สูงอายุภายในครอบครัว อย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ เขาอะค่ะถนัดพวกแอปพลิเคชัน อะไรแบบนี้ด้วยไหมคะ?
อืม เป็นประมาณนั้น ค่ะ เขาไม่ถนัดเลย แล้วก็ไม่เปิดรับด้วยค่ะ แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เขามีความสุขกับการใช้แอปพลิเคชันพวกนี้นะคะ คือเขาไม่ได้ใช้เอง แต่เราใช้ให้ ก็คืออย่างที่บอกค่ะ อย่างอยู่เมืองไทยเราใช้ LINE MAN ตอนเนี้ยเราก็ยังใช้ LINE MAN อยู่ ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศ คือเราก็
อืม ๆ อะไรอะคะ? อ๋อ หมายถึงยังไงอะคะ?
ก็คือเราจะใช้แอปเนี่ยสั่งอาหารให้ที่บ้าน ให้แม่ค่ะ คือให้คุณพ่อคุณแม่ ทาน ใช่ เราก็จะเขียนบอกเขาว่า เฮ้ย เราไม่ได้อยู่ที่นั่นนะ ถ้าเกิดไปถึงแล้ว ช่วยโทรที่เบอร์คุณแม่ให้หน่อยค่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แล้ว ค่ะ <chuckles>
อ๋อ <laughs> โอ้ อา อ๋อ ก็คือ <chuckles> คุณแม่ก็คือ ค คุณแม่ก็คือใช้สั่งลูกนั่นเองใช่ไหม คะ? "อา หนู หนูสั่งนี้ให้ลูกหน่อย" อะไรอย่างเงี้ยหรอคะ? <chuckles>
อ๋อ ไม่ได้สั่งหรอกค่ะ คือเหมือนเขาชอบพูด เออ ข ไม่ เขาจะไม่ ไม่ได้ ไม่ขอร้องค่ะ เขาจะไม่ขอร้อง แต่เขาจะชอบพูดว่า วันนี้ไม่รู้จะกินอะไรดี อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ เราด้วยฐานะ ค ความเป็นลูก เราก็ต้องจัดให้ <laughs>
อ๋อ อันนี้ อันนี้คือคุณ อันนี้คือคุณลูกก็จะรู้แล้วนะ ถ้ามา ถ้ามาคีย์เวิร์ดคำ คำนี้ก็คือจะ "อ๋อ ได้ ๆ คุณแม่เดี๋ยวหนูจัดให้" อะไรเงี้ย <laughs> โอเคค่ะ เอ๊ะ คือ แล้ว แล้วคุณเคยที่แบบมีความคิดที่จะสอนคุณพ่อ คุณแม่ใช้งานหรือเปล่าอะคะ?
ใช่ <chuckles> "เอาอะไรดี หอยทอด หรือผัดไทย?" อะไรอย่างงี้ <laughs> อุ๊ย ยากเกินไปค่ะ <laughs> ให้เขาเป็นผู้รับอย่างเดียวดีกว่า สำหรับเราเลยนะคะ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เราค่อนข้างจะไม่ ไม่เปิดเรื่องแบบเนี้ยค่ะ ค่อนข้างจะกลัวค่ะ อืม
<laughs> อ๋อ เออ อืม คุ คุณ คุณเป็นคุณลูกที่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ย แบบเหมือนกับ <laughs> ถึงอยู่ห่าง แต่แบบ อา คุณแม่ ส่งข้าวส่งน้ำก็ไม่พร่องเลยนะคะเนี่ย เออ
อุ๊ย ขอบคุณมากเลยค่ะ อือฮึ อืม ใช่ค่ะ ก็ต้องกินอิ่มเนาะ เราชดเชยกับที่เราไม่ได้ไปดูแลเขาที่บ้านน่ะค่ะ อืม
อืม ค่ะ โอ้ แล้ววันนี้ ก็คือต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบเหมือนกับมาแชร์เรื่องราวแอปพลิ เคชันที่คุณใช้งาน แล้วก็ถึงเทคนิคที่แบบเหมือนกับต้องระมัดระวัง แล้วก็ดูแล คุณพ่อคุณแม่ ได้ดีเลยค่ะ น่ารักมากเลยค่ะ ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแบ่งปันคันค่ะ
ลูกค้า <chuckles> ได้ ขอบคุณมากเลยค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีเลยค่ะ แล้วเอาไว้คุยกันใหม่นะคะ สนุกมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ สวัสดีค่ะ